Seyahat hatalarından aldığın en önemli ders neydi?
Eee, sırt çantalı bir gezginken sırt çantama, işte, şampuanım, saç kremi vs. gibi milyon tane, eee, farklı ürün almış olmaktı. <chuckles> Acı bir deneyimdi benim için. <chuckles>
Almamak mı lazım, fa a şey mi oluyor? Ağır mı oluyor, <chuckles> ne oldu orada, nerede oldu?
Eee, bayağı ağır oluyor, yani, eee, kendimi sonra, böyle, eee, çektiğimiz videolarda izleyince, bir ara çantamın üzerine düşüp tamamen artık orada yatıp "Beni bırakın." dediğimi hatırlıyorum. <chuckles>
Hı. <chuckles> Yastık, yatak ça eee, çantayı her şey olarak kullanıyordun herhâlde yani. Eee, ne, ama şeyi anlamadım, eee, şim yani, ihtiyacın var ama, şey, büyüklerini mi aldın yoksa küçükler bile mi çok yer kapladı, ağır oldu? Neydi oradaki hata? Hıh.
<chuckles> Kesinlikle. <chuckles> Hı hı. Ya. Aslında ilk, eee, seyahatim, hani, 3 ay kalmaktı Japonya'da ve dedim ki, 3 ay boyunca, yani, bir de Japonya'ya gidiyorsun, değil mi? Hani, böyle, zaten olağanüstü şeyler bulabilirsin, ben almışım, böyle, yarım kilo şampuan, işte, benim saçıma bir tek bu iyi geliyor falan diye. <laughs>
Evet, aynen öyle. He. <laughs> Japonya'yı yıkayacaksın herhâlde yarım kilo, eee <laughs>
<laughs> Aynen. <chuckles> Ya, çok saçma hareketlerim oldu, kıyafet meselesi mesela, yani inanılmaz çok şey almadım ama işte, yok. "Yağmur yağarsa...", yok, "Üşürsem...", yani, oradan alabilirsin abi, bu kadar basit, diye sonra anladım.
Biz hocam. Hı hı. Aynen öyle, aynen öyle. Peki, öncesinde böyle, uzak bir seyahate gitmemiş miydin ya da çantalı, belki deneyimsiz miydin o o seferde? O yüzden, böyle, "Aman bir şey olur, şunu alırım, bunu alıyım." diye mi, eee, düşündün baştan alırken?
Hı hı. Tabii, tabii, önceki seyahatlerimde hep, böyle, en fazla, hani, 1 hafta, eee, bavuluna koyuyorsun eşyalarını, değiştirerek giyiyorsun. Ama bunda, işte, eee, "Bunu yıkamam gerekebilir, hızlı kurur mu?" İşte, nasıl desem? "İşlevsel mi? İşte, şu şey beni korur mu? Bunu da alayım." Evet, evet.
Pratik şeyler. Aynen. Aynen, aynen öyle. Eee, ya, tabii, işte, deneyimle beraber, eee, öğreniyoruz galiba. Burada anladığım, işte, şey, a ağırlık ve o seni, hani, lojistik olarak, ımm, yani, bir yerden bir yere giderken zorladı herhâlde sürekli ağır bir çanta taşımak. Yani, o zaman hafif hafif, eee, seyahati mi tavsiye ediyorsun? Yani, ne bileyim ya, en az, eee, ürün, birkaç kıyafet. Gi ya, olur mu sence öyle? Hani, sonuçta bazı yerlerde kış oluyor, bazen yaz oluyor tatil, uzun süreli tatil diyelim. Emm, nasıl onu m eee, idare edebiliriz? Soğuk bir yere gidiyorsan bir şekilde ceket alıyorsun. Yani, sen nasıl, eee, başardın mesela, başarabiliyor musun yani o aza indirmeyi?
Evet. <chuckles> Hı hı. Yani. Ya, oradaki dengeyi kurarken herhâlde şunu göz ardı etmemek gerekiyor, mutlaka i gittiğin yerde, eee, gezerken vs. seni etkileyecek bir şey olacak, bir şey almak isteyeceksin, ihtiyaç olmasına gerek olmadan da belki çok beğeneceksin ve bir daha, işte Yani, benim için öyle olmuştu, "Bir daha Japonya'ya ne zaman geleceğim?" falan deyip, böyle Aynen. Eee, bir şeyler almaya çalışıyordum ve giysiler de oluyor bunun içinde, yani, donmayacaksın soğuktan çünkü her şeyin bir çözümü var. İşte, şeye gitmiyorsun, yokluğa gitmiyorsun sonuç olarak. Keşke bunu hatırlasaydım. Bir de, eee, normalde çok ilaç kullanmıyor olmama rağmen bir derdimi anlatamam, eee, psikolojisinden ötürü, işte, 1 kutu da yanıma ilaç almıştım, yani, korkudan bir şey olursa diye. "Bir şey olursa halledersin." yani, ne olabilir ki? Zaten Evet.
I hı. I hı. A, gelmişken alayım. Aynen. <chuckles> Tamam. Hımm. Evet. Hımm. Yani, bir eczane vardır herhâlde, bir yardımcı olurlar ama sen ecza dolabını alıp gidiyorsun. Kıyafetler, şampuanlar, aaa, yani, eee, bıraksak yaşarsın herhâlde bir süre kendi kendine. A ama baştan herhâlde çekiniyoruz, yani, hani, "Aman, işte, o olur, bu olur." diye. Deneyim kazandıkça sanki, "Ya, bir şey yok bunda. Niye taşıyorum bunu?" diye, eee, sanki anlıyoruz. Eee, peki, hani, ondan sonra Yani, genelde, böyle, hafif seyahati mi tercih edersin yoksa tatiline göre değişiyor mu? Bir yere giderken, "A, yok bu sefer bavulum büyük." eee, diye mi organize ediyorsun tatillerini?
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Kesinlikle. <chuckles> Evet. Hı hı. Eee, eskiden, böyle, güzel olan, eee, her şeyimi alıp, "Bir şekilde giyerim." diye düşünüyordum ama, eee, daha çok, işte, arabayla gittiğim için tatil yapabileceğim yerlere, bunun avantajı herhâlde Yunanistan'a yakın oturmak şu an. Eee, o, böyle, evet, yani, şey yapıyorum, bagaja atabiliyorum her şeyi tamam ama, e, sonuçta o bagajdan da ben çıkarıyorum, kalacağım yere, işte, götürüyorum, açıyorum, katlıyorum. Bir de ş şey gibi bir huyum var, yani, hiç giymesem bile döndüğüm zaman tekrar, işte, yıka onları, işte, düzelt falan filan.
Hı hı. Tamam. Ha! Mesela. Aynen öyle. O! Senin bayağı bir iş var o zaman, yani, öncesi öncesi sonrası ve tatil hepsi ayrı bir konsept, yani. Yıkama, toparlama. <chuckles> İ i
Aynen. <chuckles> <chuckles> Evet ya, kendime zulmediyorum. <chuckles>
i iyi bir çalışma var arkasında, yani. Eee, ama şey mesela "uzun tatil yaptım" dedin, hani, başka var mı, böyle, bir tatillerin? Mesela, işte, Asya'dır, eee, ya da Hımm.
Hı hı. Eee, var, var. Ya, aslında şöyle olmuştu, Japonya'yı ve, işte, Güney Kore'de 2 şehri gezmiştim totalde 4-5 ay olacak kadar. Sonra 2-3 hafta için Türkiye'ye döndüm. Eee, bir deşarj oldum ve dedim ki: "Ben sıcak bir yere gideyim, ufaktan." gibi düşünüp <chuckles> Evet. Tamamen rotamı, eee, Güney Amerika'ya çevirmiştim, işte e yani, Küba'dan başladım, Meksika, işte, Kolombiya, Beliz, Guatemala, böyle, küçük küçük gezmiştim. Evet, evet, eee, yani. Ya.
Tamam. Artık sıcak yer zamanı. Ha ha. A, harika. O! Bayağı gezmişsin. Nasıldı? Orada yaşadın mı belli Çünkü, eee, şey, yani, mesela Japonya diyoruz, farklı bir örnek, Güney Amerika'nın, eee, dinamikleri de farklıdır herhâlde, yani, yerine göre bayağı değişebilir. Orada Aynen. Ne gibi Güvenlik galiba konulardan biri ya da bazen yemek de oluyor sanırım, eee, zehirlenmeler. A o tarz deneyimler yaşadın mı, zorluklar çektin mi?
Hı hı. A, tabii ki. <chuckles> Kesinlikle. Eee, ya, mide konusunda hiç hassasiyet yaşamadım ama benimle aynı yemeği yiyen biri mesela çok kötü, ııı, şeyler yaşarken ben rom içiyordum falan, böyle, Küba'da.
<laughs> Sen gene bir orada bir temizlik, bir şeyler yaptın herhâlde. Bir ilaç mı aldın öncesi? Çantadan çıkarttın herhâlde bir şeyi. <laughs>
<laughs> <laughs> Olabilir, önlemlerimi alıyormuşum hakikaten. <laughs>
Yani Güney Amerika'da bir zehirlenirsin herhâlde ve aynısının yan zehirlenmiş, enteresan yani. Iıı, sende nasıl oldu? İyi, yemekte sıkıntı yaşamadın o zaman, anladığım kadarıyla.
<chuckles> <chuckles> Evet, ya. Eee, yemekte sıkıntı yaşamadım ama tabii dediğin gibi, işte, ben, ııı, tüm Asya'yı gezmekti amacım ama öyle gelişmedi işler. İşte, Japonya ve Kore'den sonra, eee, tabii Japonya'dan başlamak biraz her yere olan algımı şey yaptı, yani çok, ııı, çıtayı yükseltmiştim, o bar çok yukarıdaydı ve, eee, bir anda, böyle, Güney Amerika'da dedim ki "Ya, nasıl olacak?" Çünkü Japonya'da her yere otostopla gidiyorum, sıfır korku, tırlarda uyuyorum.
Hıı. Hı hı. Çok güvenli, değil mi Japonya? Tarz olarak, yani, güvenli ve temiz herhâlde anladığım kadarıyla.
Evet, yani, turistlere bence zaten özellikle çok özen gösteriyorlar ya da en azından benim şansım öyle yaver gitti, diyeyim. Eee, o anlamda çok rahat gelmişti bana ve aynı şeyin diğer ülkelerde de olacağını zannediyordum. Tabii olmadı, evet. <laughs>
Hıı. Tamam. He, öyle beklenti oluştu, doğru. <chuckles> Ne o ne oldu peki? Yani, çünkü sonuçta dediğin gibi hem Asya Kültürü bir de Japonya bayağı gelişmiş. Eee, temizlik konusunda da güvenlik konusunda hassas. Eee, Güney Amerika biraz tam tersi gibi aslında birçok noktada. Eee, orada, böyle, tehlikeli bir durumda kaldın mı ya da seni korkutan, yani, algı olarak, enerji olarak "Şuraya gideyim, şuraya gitmeyeyim." vs. araştırdın mı ona göre, ııı, bazı deneyimler yaşadın mı Güney Amerika'da?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Eee, mesela Küba'da Varedero diye bir şehir vardı, işte, inanılmaz bir denizi vardı. Tabii orası apayrı bir şey, kum beyaz falan, böyle, çıldırmıştım, eee, çok güzeldi ama, eee, geri dönmek için, hani, otostop çekmeye falan çalışırken birileri, böyle, yolda bize bağırmaya başladı, işte, hani, "Gelin." gibisinden. Ben öyle anladım ama ortada bir araba yok, yani, nereye gidiyoruz? Neyse sonra, eee, gittik falan şey dedi, işte, "Aşağıda." dedi, "Araba var." dedi, "Sizi götürebilirim, böyle böyle bir ücret alırım." vs. hani, konuşuyoruz. Eee, otostop, eee, değil, içinde tavuklar olan kırmızı bir kamyon. <laughs>
Tamam. A, güzel geliyor kulağa, hı hı. Hıı. <chuckles> Hıı, taksi gibi bir şey yani. Farklı bir taksi oldu şu an kamyon, tavuklar, eee, lokal bir amcamız. Aynen, enteresanmış, doğal gezi gibi olmuş yani. <chuckles>
<laughs> Tavuk taksisi. <laughs> Aynen, <laughs> pastoral bir seyahat, yani, <chuckles> dedim ki "Ben bunu yapamam." dedim yani, hani, şeydi, kapalıydı üstü falan. Tabii ilginç bir deneyim olabilirdi ama çok, eee, sıcakta ve, böyle, tamamen, işte, yolda, otobanda beklediğimiz için, eee, bir süredir artık kafam yanıyordu ve hoşuma gitmemişti bu durum dedim ki, "Parası neyse veriyorum, doğru düzgün gidiyorum, gelen gelsin." falan oldum yani. Eee
Eee, pastoral bir seyahat güzel. He he. Bindin mi? Hıı. Hıı, o biraz zormuş ama evet. He he. Yani, ona binmedin, normal devam ettiniz, yani, başka bir araçla. Hı hı.
Evet, evet. Yani, mecbur kaldık mı? Evet ama, eee, bence daha mantıklı bir seçimdi. <chuckles> <chuckles>
Sanki öyle, bir de şey olabilir sanki, hani, çok bildiğin bir yer olur, aaa, hani, a burada mesela, işte, Japonya artık biliyorsun belki biraz. Hani, "Burada yapılır." dersin ama başka yere gidersin. Öncelikle bilmediğin için riske girmenin bir anlamı yok belki. Sonrasında bildiğin için riske girmenin bir anlamı olmayabilir çünkü, hani, hani, riskli bir yer, yani, sonuçta. Sanki şey diye bir şey hatırlıyorum, hani, eee, Meksika'da, eee, hani, ş eyaletler arası mı artık, şehirler arası mı araç tu tavsiye etmezler. Eee, yani, gidecekseniz uçakla yer değiştirin, hani, o yolda neler olabilir, tahmin edemezsiniz diye uyarılar vardır. Orada denk geldi mi mesela öyle bir şey de önceden okuyup, araştırıp "Ha, burada buna dikkat edelim." gibi, eee, bir şey yaptın mı, ön araştırma yaptın mı mesela gittiğin ülkelerde?
Hı hı. Kesinlikle. <chuckles> Ah, Aynen. Hı hı. Tabii, tabii. <chuckles> Evet. Eee, araştırma tabii ki mutlaka yapıyordum ama şey Meksika'da sadece, eee, Isla Holbox diye bir yer vardı, küçük bir adaydı. Ben orada gönüllü çalışıyordum, ya gönüllü dediğim hostelde kalıyorsun, eee, kaldığın süreçte hostelin işlerini yapıyorsun. Temizlik olur, işte, boyama olur. Orada şey falan yapıyordum böyle marangozluk işlerini de yapıyordum. Ne alaka, bilmiyorum. <chuckles>
A! Çok enteresan, he he. Tamam. He. Evet, ne alaka, çok iyiymiş bi bir anda, iii, yarı yarım kilo şampuandan marangozluğa geçtik. Eee, gerçekten çeşitliliği olan <laughs> bir insansın. Güzel, güzel ama, hani hani, harika. Hıı. Hı.
<laughs> Aynen. <chuckles> <laughs> Ama şeydi <chuckles> Ya, insanlar çok yardımcıydı ve öğretmeye de çalışıyordu sana. Yani ben de çok meraklıyımdır. Her şeye meraklıyımdır belli ki, ki, eee, yapmaya çalışıyordum elimden geldiğince. O yüzden çok şey olmamıştı benim için, eee, Meksika'nın, böyle, herkesin korktuğu ve bahsettiği şehirlerinde zaman geçirme şansım olmadı. Çünkü, eee, düşük bütçeli bir seyahatti ve gönüllü iş bulabildiğim, bana, ııı, kalacak yer sağlayan yerlere gidiyordum daha çok. Eee, tümüyle gezmedim. Evet, evet.
Harika. <chuckles> Hı hı. Eee, seninki de değişik bir deneyim olmuş ama. Aynen öyle, yani, sonuçta bazen bahsediyoruz ama, işte, o belli başlı yerler daha belki turistik ve, hani, derinliğine inemediğin tatiller oluyor bazen. Çünkü aynı şeyleri görüyorsun, yabancıları görüyorsun. Seninki belki daha, emm, lokal bir deneyimdi hem çalışmışsın hem düşük bütçeli, yani, tüketimden ziyade. Hıı, o da bir deneyim. O mesela dil konusunda, eee, sıkıntılar yaşadın mı? Eee, ya da, işte, hani, İspanyolca mı, atıyorum, orada ya da Ja Japonya'da herhâlde konuşuyorlardır İngilizce ama, eee, Güney Amerika'da özellikle dil konusunda sıkıntı yaşadın mı?
Hımm. Kesinlikle. Hı hı. Eee, aslında Japonya'da hiç konuşmuyorlardı. <chuckles> Yani, e evet, bayağı, hani, böyle, daha evet, kapalı da bir toplum olduğu için şey yapmıyor, yani, ımm, nasıl desem, bildikleri İngilizceyi de aslında, eee, konuşmaya çalışmıyorlar çok fazla ve çok, eee, farklı bir İngilizce konuşuyorlar. Yani, orada çok zorlanmıştım. A, bu arada benim İngilizcem de bayağı kötüydü, yani, hani, öz güvenli bir insanmışım. Hiç bunu düşünmemişim, mesela, bir şekilde hallederim demişim, ama. Evet, yani, gidip döndükten sonra. Hı hı.
A, enteresan, emm, <chuckles> hımm, ben konuşurlar sanmıştım. Hı hı. E, aynen, ay aynen, şey, ama, yani, ne dedi o zaman, senin, eee, e eczane mantıklı oldu yani, gideceksin, anlatamayacak mısın? <chuckles> Şu an kulağa mantıklı gelmeye başladı baştan. Yani, sanki ben konuşuyorlardır diye düşünmüştüm ama yok diyorsun, o kadar da konuşmuyorlar. Bir de nasıl anlaşacaksın o zaman, hani? Hoş, yani, şu günlerde telefondan biş bir şekilde çevirirsin ama daha çok, eee, Japonya'da yaşadım diyorsun, eee, şey, eee, dil
<laughs> <laughs> Ay, hakikaten. <chuckles> Ay, evet. Evet, dil zorluğunu. E, gerçekten öyle oldu.
Hı hı. Ama bir şekilde hallediliyor herhâlde, yani, sonuçta, öyle ya da böyle anlattın herhâlde derdini, bir şeye ihtiyacın olduğu zaman.
Ya, tabii, tabii, ama, şey, sıkıntı oluyordu, şimdi çalıştığım hosteldeyken tabii ki internetim var. Eee, süper ama dışarı çıkıp biriyle etkileşime girmem gereken bir konu varsa internetim de yok, yani. yani. Hani, böyle, eee, işte.
İnternet gitti, iletişim bitti, yani. El kol, artık, ııı, n mimiklerden ne anlarsan gibi bir <chuckles> iletişim tarzı. Ya, heps e enteresan ya, o, hepsi bir deneyim tabii ki. Ya peki, hani, ı sonuçta farklı yerler gezmişsin, uzaklara gitmişsin, eee, hepsi vizyon açıcıdır büyük ihtimal, güzel deneyimler. Ya, hani, bu mesela gitmek isteyen insanlara ne tavsiye edersin? Uzak, mesela belki yakın mesafe kolay, hani, atıyorum, eee, Avrupa bölgesindeysen, Avrupa içinde seyahat etmek belki kolay ama genel olarak, eee, ne gibi pratik çözümler olabilir? Nelere dikkat etmeli, eee, insanlar bu tarz tatiller yaparken?
Aynen. <chuckles> Kesinlikle. Tamamen vücut dili. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, herhâlde şu olabilir, kendi, eee, tabii, deneyimimden yola çıkacağım. Birincisi, eee, evet, yani, taşınacak eşyayı, eee, minimuma indirmek ve, eee, giyeceğin kıyafeti falan filan tamamen göz ardı edip, işte, yaşayacağın, eee, anılara odaklanmak olabilir.
Lütfen. Hı hı. Hıı, çok güzel, yani
Ya, nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok gibi bir şey, aslında.
Kıyafeti boş ver diyorsun, yani, hani, bir kazak, bir pantolon, bir yazlık, bir kışlık, eee, önemli olan deneyim diyorsun, yani. Eee, pe pe peki, o deneyim ne, mesela, onu derinleştirmek, yaşayan bir insan olduğun için, hani, daha küçük yerlere mi gidilmeli, büyük yerlerde mi zaba zaman geçirilmeli, belki kişiye göre değişir, tabii ki, burada tercih ama, eee, orada nasıl daha enteresan şeyler keşfedilebilir, sana göre, mesela?
<laughs> Aynen. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Eee, aslında, senin de dediğin gibi, hani, kültürel bir geziden, turistik bir geziden ziyade, yerel anlamda bir şeyleri, eee, gözlemlemek ve farklı bir deneyim kazanmak istenirse, eee, belki, benim yaptığım gibi, gönüllülükle çalışılabilir. Yani, bu, konforuna çok düşkün insanlara çok şey gelmeyebilir, eee, akla yatkın olmayabilir ama, yine de, eee, deneyim açısından, tabii ki, bende bambaşka kapılar açtı, belki, eee, böyle bir faydası olur başkaları için de, mesela.
Uymayabilir, evet. Hı hı. Bundan sonra, mesela, gene tercih eder misin öyle küçük yerleri, yoksa sen senin de enerjinle, moduna göre, eee, herhangi bir tatil tercih edebilir mi?
Hı hı. Ya, enerjime göre, evet, ama Japonya'yı, şöyle, çok, eee, param varken tekrar bir gezmeyi, keşfetmeyi isterdim, açıkçası.
Japonya akıllarda kalmış, <chuckles> çok güzel, çok keyifli bir sohbetti, gerçekten çok teşekkür ederim.
Aynen. <chuckles> Benim için de öyle, görüşürüz.